Ja.
Hast du 'n bestimmten Ort, äh, wo du sagst: „Da da zieht's mich vielleicht noch mal hin?“
Schön. Ähm, ja, äh, definiti also, bei mir ist es meine Eltern kommen aus Polen und, äh, wir waren früher in <blows air> also, auch so paarmal im Jahr in Polen und da waren wir mal eine Tante besuchen, die hat auf'm Bauernhof gelebt und das war für mich als Kind natürlich ganz toll, die ganzen Tiere oder für uns, meine Brüder auch. Ähm, die ganzen Tiere, so die Hühner füttern und so, die ganzen Hunde, Schweine, Pferde. Das war ach, das waren immer die tollsten Urlaube. Ich weiß, unser Vater, der wollte uns immer in irgendwelche, keine Ahnung, Türkeiurlaube <chuckles> mitnehmen, da in irgendwelche Hotels. Wir wollten immer nur in dieses kleine Dorf nach Polen bei meiner Tante. Ich muss dazu sagen, also meine Tante, die war auch so herzlich. Aber es waren immer richtig schöne Urlaube. Ja, das dort in der Familie ist das dann leider bisschen, ja, sehr traurig geendet, ähm
<laughs> Okay.